Ja, die haben dann alle geschaut, ja. Mhm.
Gut, dann habt ihr sogar Dann war die Lampe aus.
Ja. Ja, äh, und, äh, gelacht, und ja Ne, also ich empfand es dann, äh, eher so, äh gut, dass sich niemand, äh, getroffen hatte mit der Kugel.
Mhm. Ne, sind ja schon die sind ja schon ziemlich, ähm, robust, diese Kugeln, nicht wahr? Hast du denn schon mal eine abbekommen tatsächlich?
<laughs> Ja, die sind wirklich robust, ja. Ne, ne, also ich hatte echt Glück, aber das kann tatsächlich passieren. Also, ich achte da auch immer drauf, wenn da jemand anstößt. Ähm
Mhm. Mhm. Ach so, dann gehst du schon in Deckung oder was?
Ja, ich habe halt diese Kugel in in Sicht quasi, und, ja, so ungefähr kannst du es vorstellen. Also ich ich bin dann vorbereitet, also weil ich habe keinen Bock, so 'n Ding, äh, irgendwie abzukriegen. Bitte?
Mhm. Na ja, deine Kugel ist ja auch woanders hingeflogen. Mhm. Ja, eben. Ich sage ja, deine Kugel ist ja auch woanders hingeflogen, als du, ähm
Ja, Gott, ja k zum Glück, äh, das hätte auch ganz anders ausgehen können.
Mhm. Mhm.
Ja, und dann habe ich halt daran geübt, also diesen Anstoß dann, äh, ja, etwas, mit nicht zu viel, ähm Schwung dann, äh, auszuführen.
Mhm. Und dann dann ist es auch nicht noch mal passiert?
Dann. Bitte?

Äh, ne. <laughs> Funktioniert hier hier nicht so. Ähm, das ist auch viel zu also, ich wohne hier in Miete und wenn ich hier 'n Tisch reinstelle, dann müsste ich den ja wieder abbauen. Und so 'n Tisch aufbauen alleine, das ist schon 'ne Mammutaufgabe, weil diese Schieferplatten, die da drauf gehören, die sind ja bollenschwer.
So. <laughs> Hm. Oh. So. Ja, ja, klar. Oh? Hm. Oh.
U und da das kann man nicht alleine, also, die hebt die hebt man nicht so alleine. Die sind richtig schwer. Mhm. Ja, ja. <laughs>
Achso. Achso. Das wusste ich nicht. <laughs> <chuckles> Ah, <chuckles> also
Das ist nicht so ohne. Tisch beziehen bi ginge, aber so die Platte, was da drauf ist, ist echt schwer. <chuckles>
Achso, mhm. Also, total toll, sch tolles Thema. Vielen Dank für den Einblick in deine Billard Karriere. <laughs> Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Mhm. Ja, danke auch. Ne, wa hat mir Spaß gemacht, dir da 'n bisschen was zu, äh, erzählen, äh, auch w wenn du es vielleicht noch nicht so kanntest. Aber ich kann jedem nur, äh, raten, das einfach mal zu probieren. Es macht Spaß. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Super. Mach's gut.
Ja.